Trời, cái này khó nha! Khó không phải là không nghĩ ra mà tại nhiều quá không biết chọn cái gì luôn á! <chuckles>
Ừm hứm. OK, vậy bây giờ nói á, gần đây nhất đi. Gần đây nhất là bạn có xem được cái bộ phim nào mà bạn yêu thích hông?
Ờ, gần đây nhất. Ừm, gần đây nhất hả? Thực ra thì mình hay có xu hướng là xem lại những cái bộ phim mình đã từng xem ấy. Thì, ờ đúng rồi, ừm. <chuckles>
Ừm. À, vậy hả? Vậy là hổng cập nhật phim phim mới hả? Có cập nhật phim mới hông? <laughs>
Đợt này thì không hay cập nhật lắm, nhưng mà, ừm, nói chung là <tsk> mình thích xem, a, phim bộ ấy, mình thích xem phim bộ, ừm, kiểu, à, mấy cái phim tình cảm của Hàn Quốc ấy. Thì, ờ, một cái bộ mà mình đúng, đúng rồi, một cái bộ mà mình cực kỳ thích đấy là Yêu Tinh.
À. À. À, hơi dài ha. Yêu Tinh hả? Ôi, mình cũng biết bộ đó, mặc dù mình chưa xem. Mình <laughs> mình chỉ xem những cái đoạn, a ờ, ờ, đoạn cut. Ủa, nhưng mà Yêu Tinh thật ra là diễn viên đâu có đẹp đâu, thật sự.
Đúng rồi. Nhưng mà có diễn viên đẹp. À, đoạn cắt hả? Ờ, chắc là quy gu của từng người đấy. <chuckles>
Mắt hí không. Hông, nhưng mà có khi còn một chuyện nữa, có ờ, ờ, biết là gì hông? Có nghĩa là bạn mới đầu bạn nhìn diễn viên bạn không thích lắm đâu, nhưng mà sau khi xem cái bộ phim đó, bạn thấy diễn viên đẹp, phải hông? Nhiều trường hợp như vậy lắm luôn. Ừm.
Là cái gì vậy? Đúng rồi, ờ, đúng rồi! Đúng, đúng, đúng. Cái này công nhận nha. Tức là mình, à, thích cái nhân vật đấy ấy, mình mình cảm giác là mình đồng cảm với cái nhân vật đấy, xong tự dưng mình xem nhiều, mình thấy cái nhân vật đấy tính cách tốt, thế là tự mình sẽ nghĩ là, ờ, tính cách tốt nhìn mặt cũng không đến nỗi, thế là cũng đẹp trai lên. <chuckles>
Ừm. À. À, có nghĩa là bạn thích bộ phim đó là nguyên nhân là do, a, a, tính cách của nhân vật trong bộ phim hả? Hay là thích cái cốt ờ.
Đúng rồi, tính cách nhân vật trong bộ phim. Thì thực ra tính cách trong nhân vật trong bộ phim nó cũng liên quan đến cả cái cốt truyện của bộ phim, đúng không? Đấy, thường thì, ờ, mình đúng rồi, thường là mình nghĩ là ai xem phim thì cũng do là rất là ấn tượng với cả cái cốt truyện.
Đồng ý.

Ừ, kiểu, giống như là nó là một cái khung cảnh rất là bình thường, bạn nghĩ nó rất là bình thường, phải hông? Ồn ào, xung quanh náo động nhưng mà ổng làm mình, kiểu, cái như cái không gian, cái tiếng nhạc, rồi, kiểu, cái môi trường xung quanh mà, kiểu, cái bối cảnh, làm cho mình nhìn vô mình thấy "Trời ơi, sao hai đứa đẹp dữ vậy". Đó, phải không, cái đó là
Ừm, đúng rồi. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Thế cái hiệu ứng về hình ảnh cũng rất là quan trọng ấy nhỉ, kiểu, ờ, ví dụ như là đấy là phim bộ, đúng không? Còn mình thấy là chẳng hạn như là những cái phim điện ảnh hay phim lẻ ấy, thì là những cái hiệu ứng về âm thanh hình ảnh cực kỳ quan trọng, nhất là những cái phim, kiểu, phim giả tưởng hoặc phim hành động ấy, đúng không? Nếu mà mình nhìn thấy trông cái hiệu ứng nó hơi phèn, mình biết là dùng nền xanh ấy, thì sẽ rất là kỳ. Đấy.
Đúng rồi! Ừm. Ừm hứm. Đồng ý! À, à, còn cái phim này thì, kiểu, giống như là ổng setup mọi góc quay. Xong là cái, a, cái cái diễn viên nam á, cái diễn viên nam á là mới nói là, à, sau khi đóng cái bộ phim đó thì cái người đó mang cái, ơ, mang nặng cái gánh, a, gánh nặng là về hình tượng, tại vì bình thường chắc hình tượng cái nam đó người ta đâu có đẹp trai, người ta nghĩ là người ta cũng hông có đẹp trai, rõ ràng luôn. Nhưng mà sau khi cái góc quay của ông đó á làm bật cái cái vẻ đẹp trai của thằng này lên một bậc luôn á, kiểu giống như là một thằng không vô danh tiểu tốt mà không có đẹp, cũng bình thường là cũng giống như là 6, 7 phần thôi, tự nhiên nó lên một cái 9, 10 phần, ừm.
Ờ, cẩn thận nhỉ. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ờ. <laughs> Ờ. Đúng rồi, tự dưng thành 9, 10 luôn, ừ. Với cả thường là như thế đóng những cái phim tiếp theo, đúng không? Thì cái bóng của phim cũ của là nó rất là nặng nề luôn ấy. Và thường là mình nghĩ là sẽ khó đổi vai. Ừm. Thế thì, ờ, đấy ừ, mình cùng bàn về cái phim mình chúng mình yêu thích nhất rồi, đúng không? Phim gần đây chúng mình yêu thích nhất. Thế thì bạn có nghĩ là ở một cái mức độ nào đấy ấy thì phim nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc suy nghĩ của bạn không? Ví dụ như là, ờ, chẳng hạn như là bạn, trước là bạn nghĩ về cái việc là có người yêu, đúng không? Thì mình thấy là rất là khó khăn hoặc là ngại ấy, nhưng mà nhiều khi chỉ vì xem nhiều những cái phim tình cảm quá, mình nghĩ là, ừ, mình cũng, kiểu, à, muốn bây giờ muốn có ngu luôn một anh người yêu chẳng hạn. <laughs> Hoặc là cái gu người yêu của mình thay đổi ấy, thì bạn có từng thấy là phim nó ảnh hưởng cảm xúc, nó thay đổi cảm xúc với suy nghĩ của bạn về một cái vấn đề cụ thể gì đấy không?
Ừm. Đúng, đồng ý! Ừm, nhưng mà bạn tiếp đi. Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm. À ha. À. <laughs> À há.